Olha só, na verdade, esse é um casamento que a gente vai ter, hã, na Itália, na Toscana É, pois é. É é um ex-chefe do meu marido, hã, uma pessoa até mais velha, ele deve ter o quê? Uns sessenta e poucos anos, né, e ele ele já tá há 20 hã, ele é casado, eu acho que há 25 anos com uma pessoa, né, com a esposa dele na verdade são eles moram juntos, né, eles nunca casaram
Sim. Nossa, maravilha. Aham. Sim. Uhum. Ah, entendo.
e aí eles vão fazer essas bodas de prata, eh, na Toscana, e aí casar oficialmente, porque ele é italiano, hã, e e aí eles escolheram a cidade dele para se casar. E aí, recebemos esse convite, assim, nossa, com a maior felicidade do mundo, porque, eh, foi um das primeiras empresas, assim, que meu marido trabalhou no Brasil.
Legal. Bom, legal. Uhum.
Eh, e e ele, hã, tem um carinho muito grande pelo meu marido e meu marido por ele, então, assim, nós ficamos muito lus lisonjeados com o convite, porque ele escolheu, assim, hã, acho que a dedo os convidados, né.
Sim. Uhum. Sim, claro. É um evento muito importante e, até mais do que o casamento, né, porque são bodas, então é muito mais íntimo, né, do que o casamento em si, não, faz sentido.
Muito importante. Exato. São bodas. Exato. É, ele eu sei a história dele, ele ele foi para o Brasil acho que com trinta e poucos anos, ele casou mais velho, assim, ele encontrou inclusive essa a esposa dele, né, ela é uma trabalhava com ele na empresa
Aham. Aham.
hã, meu marido nem sabia que eles tinham um relacionamento, mas depois, né, que ele saiu, ele ficou sabendo, então, hã
<giggles>